हाँ अ, मुझे ऐसा लगता है कि अ, इन सब चीज़ों में अ, ज़्यादातर जो मीडिया है या फ़िल्म मेकर है, वो ज़्यादातर अ, ऐसी टॉपिक्स पे अ, फ़िल्म बना सकते हैं जो ला ज़्यादातर लोगों के दिमाग़ पे इम्पैक्ट करे, क्योंकि फ़िल्म एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर लोग जाके देखते हैं। तो एक ये अ, बड़े पैमाने पे लोगों के दिमाग़ को अफेक्ट कर सकता है, उनकी सोच को चेंज किया जा सकता है। ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक फ़िल्म मेकर्स है या मीडिया है, ठीक है, या सोशल अ, मीडिया हैं यहाँ पे अ, वहाँ पे ए, ऐसी ची मुद्दों पे बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए ताकि वो ज़्यादातर लोगों के अ ,लोगों तक पहुँचे। आज के माँ-बाप बहुत ज़्यादा मोबाइल और स्टेटस ये भी सब मोबाइल वगैरह आज यूज़ करने लगे हैं। तो उम अ, जो अ, जनरेशन वो बहुत ज़्यादा सोशलाइज़ हो गया है, तो मुझे ऐसा लगता है जितनी चीज़ें सोशल अगर ये दिक्कतें अगर सोशली आ सो सोशल लेवल पे जाके अ, बोला जाए तो वो ज़्यादातर लोगों के दिमाग़ में जाएगी और उनके सोच भी चेंज होगी इस इसके प्रति और अ, वो फिर समाज में भी दिखेगा।
हाँ, हाँ। सही कहा। जी, हाँ। जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ। जा रही हैं। हाँ, हाँ। ली जाए। आए डो जी। जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल अ, मैम उम,